हेलो, जी नमस्कार, कैसे हैं आप?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
जी, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और अम्म, आज हम एक अ, टॉपिक पे बात करेंगे, जैसे कि हम अगर प्राइवेसी की बात करते हैं, तो इसका सीधा-सा मतलब होता है कि भई हमारी जो कुछ पर्सनल जानकारी, ठीक है, जैसे कि हमारी पसंद, हमारी बातें, हमारी नापसंद, है ना? तो हम एक बात मतलब जैसे आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये जो डिजिटल अपनी लाइफ़ है, ठीक है, ये कितनी सुरक्षित है? क्योंकि कहीं न कहीं जैसे जो इंटरनेट है और ये जो सोशल मीडिया है, इसने हमारी लाइफ़ को आसान तो बनाया है लेकिन कहीं न कहीं, इससे हमारी जो एक प्राइवेसी होती है वो भी मतलब जैसे उसके ऊपर भी खतरा बढ़ गया है। आपका क्या कहना है?
जी। जी। जी। जी। बिल्कुल।